À, mình làm dự án này mình phải dùng AI để mình hỗ trợ, đúng hông? Nhưng mà nhưng mà khi đó nhưng mà ví dụ AI nó cũng không phải là hoàn toàn chính xác á, bởi vậy mình cũng đang là sợ là, à, mình dùng nó lại <chuckles> nó bị sai, bởi vậy không biết là, ờ, cái tính hiệu quả mình cũng còn hơi nghi ngờ.
Bạn hiểu hông? Đúng. Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Ờ. Ừm. Ô kê. Thế là một lần nữa mình cảm ơn bạn nha. Rồi. Rồi, hẹn gặp lại trong những buổi trò chuyện tiếp theo nha bạn. Rồi, xin chào tạm biệt. Rồi, hẹn gặp lại nha. Chúc may mắn, chúc may mắn.
Ô kê. Ờ, mình cũng cảm ơn bạn nha, hay được chuyện nay là nó ô kê. Ô kê, bye bye bạn. Chúc sức khỏe nha. Bye. Too, you too.